ใช่ อาจ อะ เราอาจจะไม่ได้ ไม่ได้มีรายได้เยอะแยะ แต่เราก็มีความสุขใน ก อิสระของเรา แล้วก็ได้ทำงานที่เรารัก อะไรอย่างเงี้ย มันก็โอเคนะคะ พูดถึง แล้วถอง ของทางคุณเป็นยังไงบ้างอะ คะ? อ่า ได้ประสบการณ์ยังไงบ้าง ค่ะ? อืม อา ค่ะ
อึอ คือมันก็ได้บทเรียน ของทางนี้ อะค่ะ ก็เป็นประสบการณ์ของความอดทน ที่เรามา คนเดียว นี่แหละค่ะ มันเลยทำให้ เราอดทนมาก แล้วขนาดว่า เรามีลูก 2 คนน่ะ เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มี ใครมาช่วยดูลูกเลย คนเดียวเลยค่ะ ที่สุด เลย แล้ว ก็ อะ เอาตั้งแต่ ใช่ ก็คือพ่อแม่ไม่ได้อยากมา แล้วก็ เราก็เลย สู้คนเดียวเลย ค่ะ ตอนนี้น้องก็ 2 ขวบครึ่ง อือ น้องอีกคนก็ 4 ขวบครึ่ง ใช่ พูดแบบนี้ทุกคนเลยว่า ฉัน ฉันมา ได้ขนาดนี้ได้ยังไง? คือเอามาที่อเมริกาก็ 1 แล้ว แต่งงาน อยู่มา 8 ปีแล้วค่ะ ด้วยภาษา อาหาร ทุก ทุกอย่าง นะที่เปลี่ยน ไป แล้วตอนนี้อย่างที่ 3 ก็คือ มีลูกนี่แหละค่ะ ก็เป็นแม่บ้านที่อยากหา งานก๊อก ๆ แก๊ก ๆ ทำไปง่อง เบา ๆ ไป อย่างนี้แหละ
อา อืม อ้อ ค่ะ ๆ อืม อา เราอยู่ที่นู่นน่ะเนาะ อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจค่ะ เข้าใจ อืม เก่งมากค่ะ โอ้ เก่งมากเลย เออ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม เนาะ เออ เก่ง มาก ค่ะ อา อ๋อ ก็ดีแล้วค่ะ เออ มีความสุขนะคะ อย่างเงี้ย ขอให้เรามีความสุขอะค่ะ อะ หะ ทำ อะไรก็ตาม อา ให้เรา มีความสุข อา เหมือนทีในหลวงบอก คำว่า "พอเพียง" ก็คือ พอเพียงของเราก็คือมีความสุขในสิ่งที่เรามี ค่ะ อืม ถ้า ทำอะไรแล้วมีความสุข นั่นคือ พอเพียงแล้วค่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ต้อง ให้ ใช้จ่ายอะไร หรือว่าเก็บตังค์อะไรแบบไม่ใช้อะไร ไม่ใช่ขนาด นั้น ไม่ ท่านไม่ได้หมายถึงอย่างงั้นน่ะนะคะ ใน ในที่เรา รู้มาอะค่ะ
อืม ค่ะ จริง ค่ะ แค่นี้ก็ภูมิใจ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คือ อืม ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ ก็คือ เราว่านะ ถ้าอนาคตเราอยากหวังก็ คง ให้แบบว่า เออ เห็นลูกแบบว่า ดูแลตัวเอง ได้ ก็แค่นั้นเลยค่ะ จบแล้ว เนาะ อืม ใช่
อืม อืม ค่ะ เข้าใจ ค่ะ ๆ ค่ะ ก็ ขอบคุณนะคะ มาแชร์ประสบการณ์กัน มีโอกาสคุย กันใหม่ เนาะ ค่ะ ๆ ขอให้โชคดีนะ คะ ค่ะ ค่ะ
ค่ะ ได้ เลย ค่ะ ไว้คุยอีกครั้ง จ้ะ สะ สวัสดีค่ะ